हाँ, बदलाव में रहा जैसे लोग एक-दूसरे से उस अ, समय पे हाथ मिलाना बंद हो गया था, एक-दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहे थे लोग, जब कोरोना का समय था और जो ऑनलाइन ट्रांजेक्शन थीं, वो बढ़ गईं थीं और ऑनलाइन शॉपिंग पर लोगों ने ज़्यादा जोर दिया था क्योंकि बजार बंद हो चुके थे और हाँ, तो इस तरीके के और लोग जो है बाहर खाना बहुत ज़्यादा बंद हो गया था क्योंकि सभी चीज़ें बंद हो चुकी थीं।
हुँ, हुँ। जी, जी, बिल्कुल। हाँ जी, हाँ जी। हुँ। हाँ जी और उस दौरान ना, बाहर का खाना बंद होने की वज़ह से लोगों ने घर में कुकिंग करना शुरू कर दिया था। मेरे घर में तो घ जो घर के पुरुष हैं ना, क्योंकि घर पे खाली थे, अब ऑफ़िस नहीं जा रहे थे। तो ना डेली नई-नई चीज़ें बनाया करते हैं करते थे उस समय।
और ज जैसे कि जी। हाँ, बिल्कुल सही बात है। हुँ, हुँ। हाँ, हाँ बिल्कुल सही बात है। हाँ, ऐसा हुआ था कि लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो देखकर नई-नई चीज़ें बनाना ट्राई किया था क्योंकि पूरे दिन करने के लिए कुछ था नहीं, लोगों के पास सिर्फ घर में पड़े रहते थे। लॉकडाउन लगा हुआ था और इस तरीके से करने का कोई काम भी नहीं था। तो फिर लोगों ने अ, कुकिंग करना, नई-नई चीजें घर पर ही बनाना वो स्टार्ट किया था उस समय पर और कभी-कभी चीज़ें अच्छी भी बन जाती थीं और कभी बहुत बेकार भी बन्नी थीं बनती थीं। लेकिन हाँ, सीखने को बहुत कुछ मिला था उस समय। तो आपने कुछ बदलाव महसूस किया उस समय में?
हाँ जी। हुँ, हुँ, हुँ, हुँ। हाँ। हाँ, हाँ, हाँ। बिल्कुल। <chuckles> हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। हाँ जी। हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको बताया ही था और उसके अलावा ना मैं एक और चीज़ ब बताना चाहूँगी कि उस समय में ना अ, लोगों लोगों ने जैसे एक-दूसरे से हाथ मिलाना ये सब बंद कर दिया था। तो मुझे ऐसा लगता है कि वह ना आदतें कुछ आज भी लोगों में आ गई हैं। लोग हाइजीन के बारे में ना उसकी वज़ह से आज भी थोड़ा-सा अवेयर हो गए हैं। वो क्योंकि हमारे हमने अ, कई साल तक उसको फ़ॉलो किया 2 साल तक है ना? तो ये अ, घर पे आके हाथ धोना है ज़रूर ठीक है, सेनिटाइज़र अपने साथ रखना है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हाथ मिला के ही ग्रीट करो जब मिल रहे हो। तो यह चीज़ें मैंने बदलाव लोगों के ना स्वभाव में देखा। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जो भी उस कोरोना काल के दौरान हुआ उसके ज़ अ, चलते आज कुछ लोगों के अ, प अ, व्यवहार में आपने कुछ परिवर्तन महसूस किया?
जी, जी,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 हुँ, हुँ, बिल्कुल, बिल्कुल स जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। हुँ, हुँ, हुँ। जी। जी, जी, जी।